<laughs> あ、じゃあ、もう、その日は全然目も合わせず、会話もなくで、いちにち、初めましての日が過ぎちゃったんですか？
<laughs> そう。うん、そう、だから そうなんですよ、質問、特にされる訳でもなく、うな、お母さんからは色々質問されて、色々凄くお母さんは優しくて、何か色々聞いてくれたりして、まあ、お母さんとは話したんですけど。まあ、だから、その、ね、お兄さんのお嫁さんとは、全然話さずに、その日は終わりました。
ええ。 ええ、何か、初めて会って、今迄、何かあった訳でもないのに、他の人と明らかに態度が違うと、「何か、私、きら嫌われてるのかな？私、何かしたかな？」みたいな、なっちゃいますよね。
<laughs> うん。 あ、そう。 <laughs> めちゃめちゃ思いましたね、うん、「何かしたかな？」<laughs>
ええ。 でも、その、まあ、旦那さんの方、まあ、あの、旦那さんのご兄弟、お兄さんは、全然普通に、接してくれるんですか？
うん。 はい。 そうなんですよ、お兄さんは、凄く温厚な方で、まあ、あの、その、お嫁さんは、関西の方だったんですね。で、まあ、まあ、凄いこてこての、関西弁を喋る方で、だから、まあ、気はめちゃめちゃ強いって言うのは、あの、お兄さんへの対応を見て、お兄さんも、まあ、尻に敷かれてる感じって言うのは、あの、見て分かる。<laughs> うーん、気の強い方なんだなって言うのは、分かる感じで、だから、そうですね、お兄さんは凄く優しく話してくれる感じの、まあ、シャイなお兄さんでしたね。
はい、はいはい。 おお。 なるほど。 あ、そうなんですね、なるほど。 へえ。 うんうん。